Siap siap, boleh.
Gimana, Kak? Oke. Iya iya. Jadi gini, Kak, eee, apa, setiap orang itu kan punya tujuan hidup, ya kan? Kakak juga punya kan ya? <chuckles> Iya. Nah, apa sih kira-kira yang menurut Kakak itu, eee, yang bikin takut gitu, yang paling bikin takut kalau tujuan hidup itu nggak tercapai, gitu? Karena kan ngelihat kasus dari contoh tadi tuh banyak yang ini ya, eee, misalnya putus asa gitu akhirnya mengakhiri hidup, kayak gitu kan. Karena tujuan hidupnya nggak tercapai. Kalau Kakak sendiri gimana?
Iya. Bener bener. Iya? Kalau saya sih
Mhm.
yang membuat saya takut
Iya.
Aku tuh sekan kan banyak yang di berita-berita itu. Kan ini kan m menurut pribadi sayalah.
Ya. Iya. Iya, betul. Gimana itu, Kak?
Kalau tujuan hidup saya nggak tercapai, itu kan
Iya. Kakak kira-kira masih optimis gitu atau ya udah deh? Gitu. <laughs> Gimana gimana?
masa depan Kalau saya sih semangatlah.
E tetap semangat ya dengan apa yang dijalani, gitu ya. Iya iya, benar benar benar. Kak, boleh tahu nih, Kak, tujuan hidupnya apa, Kak?
Optimislah. Haruslah itu optimis! Takutnya kalau kan eh. Kalau tujuan hidup saya sih, ya untuk
Heeh.
ke jenjang yang lebih lanjut, maksudnya itu hidup yang
Iya, gimana itu? Oh, misalnya banyak duit, <chuckles> kaya-raya, atau kan ada yang kayak gitu kan. Atau pokoknya tercukupi gitu. Heeh. Iya, bri bisa disyukuri gitu kan ya, Kak, ya. Mhm. Iya.
Baik ya, Kak, ya. Di saat yang penting kan mencukupilah. Nggak kaya, nggak kurang, gitu. <sucks teeth> Bisalah, itu bisa disyukuri. Kan kalau kita bisa mensyukuri hidup, kecukupan kan kayak tujuan hidup kita kan seakan-akan
Iya. Iya. Sudah tercapai.
sudah tercapailah.
Iya iya iya iya. Kan karena gini, Kak. Ada tuh yang, eee, tujuan hidupnya pengen jadi, eee, CEO misalnya, pengen punya perusahaan. Kan ada yang kayak gitu, Kak. Terus ngejar tuh gimana caranya tuh bisa bikin perusahaan, bisa jadi CEO, ya kan. Terus ada satu titik di mana dia tidak udah nggak memungkinkan gitu. Ya kan? Nah, kan itu seringkali Kak, apa, eee, ada ketakutan gitu, "Waduh, kalau aku nggak jadi CEO gimana nih? Karena aku udah ngomongin ke sana kemari kalau mau jadi CEO." Ya kan? Nah, gitu, Kak. Ada kan orang-orang kayak gitu, Kak. Nah, jika jika ada orang seperti itu menurut Kakak, eee, apa ya, gimana nih cara cara k kita harus, eee, menghadapi rasa takut itu, Kak, supaya tidak buat bikin down, gitu ya, perap merasa down, gitu, Kak? Mungkin dari Kakak kan tadi ada resep <chuckles> dari Kakak gimana caranya?
Ya ya. Iya iya.

Ya nggak sih, jadi, apa nema apapun yang terjadi, ya harus berani menghadapi, tapi itu kan memang butuh ini ya Kak ya, butuh ketegaran. Butuh niat kuat, benar, nggak sih? Ada heeh. Iya iya. Ada tuh Kak yang nggak ber nggak nggak punya kekuatan mental kayak gitu tuh, gimana ya, eee, apa apa yang harus dilakukan gitu, kalau misalnya ada teman kita, atau saudara kenal? Mhm.
Betul. Iya, butuh. Butuh niat, niat kuat, mental yang kuat. Ya kan, kadang ada teman kita, kadang kan teman kita, itu kan
Ya.
kayaknya dia bisa sampai tujuan itu, tapi dengan pikiran dia, takut, pesimis, akhirnya dia nggak berani melangkah. Sedangkan dia mempunyai potensi untuk mencapai tujuan itu.
Ya. Ya. Ya. Iya iya iya. Iya. Betul. Nah, itu kan kadang-kadang yang bersangkutan tidak bisa melihat Kak, gimana dong, berarti kan harus orang lain yang membantu. Untuk bisa melihat dia. Mhm.
Iya, sebenarnya kan orang mhm, kadang kadang kan teman yang tahu, "Oh, kamu itu, kelebihan kamu di sini. Di sini. Kamu bisa mencapai tujuan kamu dengan kelebihan ini ini."
Iya. Iya. Iya, betul banget. Iya, betul banget Kak. Kalau kayak gitu tuh, apa namanya, eee, orang-orang terdekat yang harus, eee, mau membantu iya, betul. Kal kalau misalnya dan ya kita sendiri kan harus terbuka ya kan. Kalau nggak gitu, siapa yang menolong, benar nggak sih Kak?
Kasih motivasi lah iya, membantu. Lah iya. Kalau kita nggak, tidak terbuka, kan teman tidak tahu masalah kita apa, tujuan kita apa.
Heeh. Iya. Iya, benar banget. Iya. Kalau saya itu, eee, apa namanya, punya pengalaman itu, kalau ada teman yang kesusahan atau kesulitan lah ya. Eee, ada putus asanya itu

Kalau kita belum mencoba kan, wah ini tantangan. Harus kita cobalah kalau enggak kita coba kan belum tahu hasilnya gimana ini.
Iya. Iya. Betul betul betul.
Kadang, kan orang ada sebelum coba pun takut takut gagal. Dia punya punya punya keinginan, untuk hidup yang lebih, baik lah.
<clears throat> Mhm. Iya iya iya, ada banyak. Iya tapi <laughs> heeh, baik, e oke. Tapi nggak berani ya?
Keinginannya besar tapi nggak nggak berani ambil resiko. <laughs>
Mhm mhm. Iya, betul. Kalau, apa namanya, pernah nggak Kak merasa, kayak posisi kayak gitu Kak? Takut gitu, ragu akhirnya, eee, apa namanya eee, memilih, memotivasi diri sendiri lebih keras gitu.
U pernah Kak itu Kak pernah, Kak. Kan, saya ingin kerja seperti kayak misalnya kerja, servis hape lah
Pernah nggak Kak? Gimana gimana Kak, kalau boleh tahu ceritanya, Kak? Mhm. Oke oke.
Saya ingin melanjutkan servis hape, tapi kan di pikiran saya kan takut. Nanti hape yang diservis malah rusak, orangnya komplain bla bla bla bla, gitu.
Iya. Iya. Iya. Betul betul betul, terus gimana itu?
Akhirnya kan saya punya pikiran, kalau saya tidak mencoba, bagaimana saya bisa, tahu hasilnya, gitu.
Iya. Iya. Iya iya iya iya. Berarti kan harus dari s diri sendiri kan ya, eee, ber po berpikir positif gitu kan? Iya iya optimis member memberanikan diri gitu kan. <clears throat> Mhm, dalam melangkah, iya. Kalau nggak mhm.
I heeh, mikir sendiri. Berpikir positif, optimis lah. Nah, bener bener kata Kakaknya itu. Kan, kita kan kita kan kalau melangkah kan, ada gagal, ada berhasil kan gitu. Kalau tidak dicoba kan tidak tahu hasilnya, gitu Kak. Iya.
Iya. Betul betul. Tidak tahu. Iya, betul banget. Iya, jadi kalau misalnya kita diam aja nggak ngerti tuh ya, sebenarnya kita mampu nggak sih gitu. Malah dari kesalahan kegagalan itu kita bisa belajar, "Oh ternyata, kalau gini nih salah, kalau gini nih harusnya" le "bisa lebih baik" gitu kan ya kan? Kayak gitu, mhm.
Iya sih. Lah, iya. La lah, iya. Nah, iya. Belajar dari pengalaman lah.
<clears throat> Mhm mhm. Iya, belajar dari pengalaman.
Kakak sendiri, apa juga pernah mengalami kayak gitu?
<clears throat>